Arti lagu ya kayak banyak banget sih, itu kayak melambangkan kebahagiaan aku gitu loh. Aku kal op soare soalnya ya kalau aku mood-nya lagi bagus banget, aku pasti dengerin musik. Nah, kalau aku di titik lagi bete dan enggak mood banget, di titik di mana lagu kesukaanku pun aku nggak akan nyanyi, itu tuh beneran aku lagi bete banget. Jadi beneran musik itu nge-boost, apa ya, nge-mood aku tuh dengan baik, kalau lagunya bagus, gitu.
Mhm. Mhm, oke. Mhm. Mhm. Hmm. Oke oke. Nge-boost mood kamu ya? Oke, wow. Ini, eee, misalkan nih, kamu disuruh ngenalin lagu ini ke orang yang belum pernah denger gitu, katakanlah siapa temen kamu terus, eee, kamu tiba-tiba mau kenalin lagu si Rusia sama si si lagu Bollywood itu. Temen kamu konteksnya belum pernah denger tuh lagu itu, belum pernah tau gitu. Kira-kira gimana kamu ngejelasinnya? Kenapa ini penting buat kamu lagunya? Dan mungkin, eee, di momen apa nih kamu mau rekomendasiin lagu itu ke temen kamu?
Mhm. <laughs> Kayaknya kalo untuk rekomendasiin <laughs> kalau untuk rekomendasiin lagu ke temen ya Kak?
Heeh. Heeh.
Eee, karena aku tahu temen-temenku ini, eee, dikit banget yang genrenya hampir mirip sama aku. Jadi, eee, mungkin aku kenalinnya kayak, "Eh, tahu nggak sih ada lagu bagus dulu pas masih aku masih kecil," mungkin kayak di pelan-pelan gitu dan mereka pun mungkin menurut aku karena emang, eee, udah temen deket juga, mereka nggak akan nge-judge juga sih. Mungkin kayak, "Ini mah lagu Masha," biasanya begitu, aku pernah juga kayak gitu, "Uh, lagu Masha," gitu bia sih, pendekatannya pelan-pelan sih.
Oke. Ah, iya. Heeh. <laughs> Iya iya. Iya iya. Tapi yang jelas kan iya, tapi yang jelas kan mereka akhirnya tahu ya bahwa kamu punya kenangan yang cukup indah, kenangan yang cukup hangat dengan lagu itu, iya nggak sih? Heeh heeh.
Mhm mhm, apalagi dulu Bollywood kan ada joget-jogetnya kan? Nah, itu aku sampai hafal loh. <laughs>
Iya iya. Oh, iya, bener. Kamu, eee, ngikutin koreografinya gitu karena kan in ul lagu-lagu Bollywood kan memang identik dengan enerjik dan koreografi kan?
Mhm. Iya, heeh. Makanya kan jadi su nyambung sama suka sama K-pop pu tuh karena itu.
Wow. Oh, iya, bener, K-pop ada dance-dance-nya juga. Wow, seru banget. Aku seneng deh ngedengerin cerita kamu, ini bener-bener bikin aku juga, eee, ikut happy ngedengerinnya. Tapi mungkin kita bisa obrolin ini lebih dalem lagi nanti kali ya?
Ada koreografinya dan lebih susah juga. Mhm.

Lagu barat sama lagu, eee, ini sih lagu Korea sih, Kak. Aku kebetulan sekarang K-Popers sampai sekarang ini, dulu pas masih SD itu tuh, eee, banyak banget kan juga acara TV yang menampilkan acara musik Korea, terus kayak banyak banyak banget kayak yang aku sebutin tadi Music Bank di Indosiar biasanya dulu.
Hmm. Oh, iya? Masa sih? Oh, Music Bank namanya, oke oke.
Mhm, Music Bank, terus MTV gitu-gitu tuh banyak banget. Terus aku tuh, sampai aku sadar ternyata aku tuh suka sama Korea itu dari generasi satunya mereka gitu loh.
Oh. Mhm, itu zaman-zaman siapa ya? Kamu inget gak ya di era, di zaman kamu pertama kali jatuh cinta sama musik Korea itu zamannya siapa ya?
Sampai sekarang udah generasi 5. Namanya BoA BoA. Mungkin kalian kurang boat tau Iya, heeh, dulu sampai dia tuh di era, eee, apa, RCTI Award itu dia diundang. Aku masih inget banget, itu momen yang paling aku kayak, "Wah! Keren banget." <chuckles> Keren banget BoA it
BoA. Oh, tau tau sih tau, cewek kan BoA itu? Oh. Oke oke, eee, artinya waktu itu, mmm, boy band belum, girl band itu belum seperti sekarang ya?
Eee, udah sih menurut menurut aku. Nggak se-booming
Udah ada, tapi kayak, apakah juga sudah semasif sekarang? Atau kayak baru 1, 2 gitu?
Oh, kalau boy band dulu masif juga sih, Kak. Kayak dulu kan ada MBLAQ, mhm. Ada MBLAQ, ada Infinite ada Super Junior, SHINEe, BigBang gitu-gitu kan dulu. Itu masih dikit sih. Mhm.
Oh, sudah masif juga ya? Oh. Oke oke. Super Junior ya ya, oke, oke. Oh, jadi di era itu? Berarti itu ber sebenernya waktu kamu remaja ya, berarti ya?
Nggak. <chuckles> Nggak Itu masih kecil.
Masa? Masa masih kecil sih? Kayak Super Junior tuh, kayak udah baru 2010an gak sih? M oh dua ribu lima Super Junior itu? Wow. Oh, ok oh iya? Oh oh berarti lama juga ya Super Junior itu ya? Oke oke oke. Eee, o oh, menarik sih, berarti sekarang, kamu genre musik yang kamu suka adalah K-Pop ya?
dua ribu lima, eee, enggak dua ribu lima nih, dua ribu lima atau dua ribu tiga ya? dua ribu tiga malahan kayaknya, Kak. Aku lupa deh. Iya. Lama, Kak, mhm.